Olha, eu gostaria de algumas dicas e instruções pra que eu consiga criar aqui estratégias pra evitar interrupções durante o meu trabalho. Você acha que pode me ajudar com isso?
Claro. Vamos lá. Claro, com prazer, vou tentar. Eh, as interrupções são
Legal.
telefone, redes sociais ou são outras coisas?
Atualmente são outras coisas, hã, basicamente acredito que são 2, 1 com bastante que acontece bastante, que é, eu agora tenho um filho, e ele tá com 2 meses, então essas interrupções, eu não posso dizer que é dele, né, eh, são mais minhas mesmo, porque a minha esposa tá em casa, tá cuidando dele, né, e por sorte ela pode ter esse tempo de cuidar dele. Mas toda vez que eu ouço ele chorar ou até sorrir também, eu quero participar, né, e como trabalho dentro de casa eu fico eu eu mesmo me interrompo com ess nesses momentos e vou lá, eh, tentar participar um pouquinho, mas acaba que isso tá gerando um problema que eu tô gastando mais tempo do que deveria fazendo isso e tendo dificuldades em manter aqui me meu meu trabalho, né, manter o horário certinho dos me dos meus trabalhos.
Hum. Certo. Uhum. Ah. Sim. Mas é um motivo tão nobre, né. Tão gostoso, tão maravilhoso.
É, é verdade. E e e, parece assim, na hora que eu estou ali, nada mais importa, né. Então, quando eu volto e aí percebo que fi eu ainda tenho um monte de coisa para fazer e que eu a tenho pouco tempo para fazer elas, porque eu acabei indo lá e e ficando com ele eu eu me sinto um pouco mal. E essa, essa sim, eu acre como você disse, eu acredito que é uma coisa bem nobre, é algo gostoso, e vai ser, vamos dizer que é passageiro, né. Eh eh, com o tempo, as coisas vão vão ganhando mais tração ali. Mas outras interrupções têm acontecido, também, por causa, eh, agora como estou trabalhando em casa, né. Agora toda vez que toca interfone, toda vez que toca o telefone, eu sou a pessoa que atende, até para que a mãe não precise ir lá atender também e possa continuar com a criança. Então eu que
Uhum. Uhum. Uhum. Ah, tá, vamos lá. Então, esse, esse aí é problema diferente, né. Com relação ao ao ao seu filho, eu gostaria de dar um palpite e
Sim.
Palpite errado, provavelmente. Mas, olha só você é pai sabe? Você achava que tinha vários vários talentos, várias qualidades, várias coisas que você tinha orgulho de você mesmo agora, eu tenho certeza que você descobriu que nada daquilo era importante, e você descobriu seu verdadeiro talento, certo?
Certo.
Ser pai. Eh, com relação a você falou que você sabe que é momentâneo, que isso vai mudar, não vai mudar. Não vai mudar, sabe?
Com certeza.
E, e seu filho vai te agradecer muito por isso. Porque você não tem você nunca viu reclamações de crianças que têm pais que é não foram, "Ah, meu meu pai não vou eu tenho um trauma do meu pai, porque meu pai não foi um grande CEO, meu pai não foi um grande banqueiro, eu eu tenho um trauma com o meu pai porque ele não foi um grande isso ou um grande aquilo". Você nunca viu ninguém ninguém reclamar isso de um pai.
<laughs> É verdade.
As reclamações do pai, 90% das vezes, são ausência sabe?
Sim, é verdade.
A reclamação sobre pais é: o pai passa 50 anos trabalhando e perde 30 anos do crescimento do filho quando o filho reclama, o pai fala: "Mas eu fiz isso tudo por você". e o filho fala: "Tudo o que eu queria era a sua presença, dinheiro nunca me importou". conforto nunca importou "luxo nunca me importou.", sabe?
Poxa. Uhum.
Então, se você tem essa oportunidade de ver o seu filho crescer se agarre nela o máximo que você puder crie estratégias no seu trabalho mas não crie estratégias para negligenciar a criança que vai te ter como herói o resto da vida, sabe?
Sim, é verdade, é
Então, né, a estratégia é no seu trabalho, trabalha domingo, trabalha de madrugada, trabalha a hora do almoço, diminui o almoço, leva o trabalho, leva os e-mails para o banheiro, na hora do número 2. Eh, sabe? Crie estratégias no trabalho para quando você estiver com ele
Sim.
esvazie a cabeça aí, a cabeça só nele. Porque pra ele a única coisa que importa é o Superman dele, que é insubstituível.
É verdade, e e o que você
Ele é o único que o que vai ver você hã, pode falar.
é, o o que você falou de criar estratégias, né, pra para o trabalho me faz todo o sentido e e sem perceber e é o é o que eu tenho feito, né. Eh, a e agora eu gasto menos tempo pra fazer as coisas que antes eu fazia e porque eu quero estar mais tempo com ele. Então, faz todo o sentido eu criar estratégias como você falou, né. Eh, ler os e-mails em outro momento, eh, a, eh, em vez de fazer um horário de almoço maior, diminuir no horário do almoço, isso vai refletir depois, poder sair um pouquinho mais cedo e estar mais tempo com ele, eh, faz toda a diferença mesmo. E, e essas estratégias, eh, parece que que vão de de vão de acordo com o que eu tenho feito, porque coisas que eu tenho percebido, né, é que na hora que eu vou aplicar eu sou designer, eu acho que eu não comentei antes, então quando eu-eu vou aplicar algumas coisas em tela e os meus conhecimentos, antes eu fazia grandes pesquisas e andava, andava, andava e quase que por fim voltava para aquela versão anterior que eu estava, né. Porque não porque el é sempre a melhor, mas porque talvez quando a cabeça estava fresca criou algo que estava mais enxuto, mais mais de acordo com tudo. E eu tenho percebido isso e talvez seja uma estratégia, né? Parar de de querer alcançar ali, adorar a pílula e mas sim alcançar só o resultado.
Uhum. Sim. Uhum. É isso aí. Le Exatamente. Certo. Uhum, sim. Entendo, uhum. E agora? Sim. Né, e eu e as estratégias de trabalho elas vão se moldar sozinhas, sabe?
Uhum. Hum.
O trabalho pode ficar mais desafiador. O trabalho pode ficar mais fácil. O trabalho pode exigir mais de você, e você vai ter que rebolar. O trabalho pode exigir menos, e você fi se surpreender, "Nossa, eu não sabia que e que eu conseguia colocar tanto output assim". Mas não não, sacrifique-se, não não faça o sacrifício, no tempo com o seu filho. Você falou que va que isso vai mudar, que ele vai crescer, não vai. Você vai tirar intervalos do trabalho pra passear com ele na calçada. Vai ensinar ele a andar de bicicleta. Você vai p tirar tempo pra ajudar ele, na no trabalho da escola, ensinar ele a dirigir. Ou os conselhos quando ele o entrar na primeira briguinha na escola, os conselhos quando ele tiver a primeira paixãozinha, não vai s nunca mais vai, vai mudar.
É verdade.
Só se você deixar o trabalho te mudar. <giggles>
É verdade. U E é, então, é, assim, pe pelo que você me falou, né, e eu e e eu consegui aqui aprender, é que, essas estratégias, eh, pro trabalho, e como você disse e muito bem dito, que, eh, elas vão se moldar sozinhas, e e faz todo o sentido, né, e as pessoas no trabalho também, eh, caso, eh, a atualmente eu tô trabalhando com é a uma equipe, né, essas pessoas elas tendem a entender essa mudança de de perspectiva, mas se elas não entenderem também, é o que você falou, vai ser moldado em outra situação, né, eh eh, se não entender vou trazer vou buscar outra equipe não vou buscar menos tempo do é, me menos tempo pro meu filho, mas sim, outra equipe que aceita essa.
Né? Times. Uhum. Sim. A floresta a floresta mudou. A floresta a floresta mudou, todos os animais vão ter que se adaptar.
Sim.
Você já tá se adaptando, e você entende perfeitamente porquê que a floresta mudou. Todos os outros que ainda não estão entendendo, vão estender aos poucos.
Então.
Mas todos os animais da floresta vão mudar, porque o Simba chegou.
<laughs>
<laughs>
Legal, é verdade. E engraçado
<laughs> É. Nada nada mais puro do que sorriso de uma criança, nada faz você pensar mais nas suas prioridades do que olhar para o seu filho, para a sua filha, sabe?
Sim.
E quando ele pedir para você não ir, vai doer tanto
<laughs>
vai doer tanto, você vai falar assim: "Por por que que eu virei as costas para o meu filho chorando pra encontrar com esse manto bando de imbecil incompetente numa sala de reunião?". Você vai se cobrar isso.
É, é verdade.
Sabe? E as pessoas não são imbecis. Não são chatos, a a reunião tem motivo. E seu filho não vai ter um trauma só porque você saiu para essa uma reunião.
Isso.
O o cuidado é, não saia todos os dias para essa reunião por 30 anos, como os pais faziam antigamente.
Uhum. É. Muito bem dito, é verdade. Eh, tem que encontrar esse equilíbrio, né, entre estar com ele e conseguir ainda trazer também o o sustento pra ele, mas sem sem perder essas m momentos preciosos que que a gente tem. E, como você disse, né, eu tô podendo presenciar o crescimento dele, que é o meu sonho mesmo.
Né. Sim. Claro. Exatamente. É um privilégio, é um privilégio, ah, Deus te confiou, um uma coisa maravilhosa que é, ser responsável por um
É.
ser vivo. 2, 3, 10, depende da sua <laughs>
<laughs> Prole.
da sua motivação aí, mas é
<laughs>
É, é. quando a gente vê pessoas que estão chegando à idade mais avançada e falam, assim: "Eu decidiram ter filho, eu tenho outras prioridades". Todo mundo que tem filho olha para as pessoas com dó, pobre coitado, não sabe o que tá fazendo.
É, é verdade, e antes eu não entendia isso.
Você nunca viu um pai nunca viu um pai ou uma mãe dizer: "A vida seria melhor se eu não tivesse meus filhos". Nunca. Isso não existe.
É verdade. Olha, eu aprendi muito. Muito obrigado por essa conversa e por suas dicas. Espero que a ge a gente se encontre novamente.
Claro, foi um prazer. Até mais. Tá?
Até.